Te t'è mai capitato di
Sì, perché secondo me è molto bella al di là del della città, è molto bella anche la zona fuori, la zona delle campagne molto naturalistica, paesaggistica
Sì. Sì, è vero. Noi abbiamo avuto modo di vederla un pochetto perché siamo andati con il treno che dovevamo andare a vedere il castello di Dracula a Bra
Okay.
quindi abbiamo preso il treno, siamo arrivati a Braciov e poi con il pullman quindi abbiamo visto, uhm, anche, diciamo, proprio le montagne, la natura, tutto molto bello, devo dire.
Si. Noi siamo andati in macchina, quindi ce la siamo proprio girata, sì, sì, sì, an anche anche anche le strade così il il panorama, il paesaggio per arrivare che lì è molto a me ricordava, mhmm, quasi il il nord America, mhmm, talmente era fitta la vegetazione.
E Ah, quindi ve la siete goduta appieno. Mh-mh. Sì, è vero que sì, è vero. È vero, sì, sì.
G le tutte quelle piante altissime che poi tra l'altro loro ehm, ci sono molte anche segherie così perché le tagliano, perché tante ci tengo ci tengono a sottolineare che, uhm, sono ricchi di, ehm, <smacks lips> risorse naturali, quindi legno, carbone e che molte delle costruzioni per molte delle costruzioni non hanno dovuto fare affidamento su, ehm, risorse provenienti da altri paesi, sono molto fieri loro di questa di questo questa loro identità diciamo.
Okay, sì, sì. Su altri Ah okay. Sì, in effetti mh-mh, sì, sì, e in effetti devo dire è vero, pure noi, ti ripeto, col treno siamo riusciti a vedere qualcosa, quindi pure la vegetazione come dici tu. E poi naturalmente anche parlando con la gente del posto perché poi sono stati molto gentili devo dire ehm
Sì, sì, sì, sono molto amichevoli.

Che hai esplorato meno.
Che ho esplorato meno, sì perché abbiamo fatto 1 settimana e sempre abbiamo ogni giorno una spiaggia diversa, una riserva naturale diversa, le terme naturali. Quindi ogni giorno una cosa diversa e in 1 settimana non ci siamo mai fermati.
Sì sì. In 1 settimana è sempr è sempre poca. Non hai ne non hai neanche assaporato che è quasi già ora di tornare indietro. E tu?
Quindi Sì. Esatto, esattamente, sì, esattamente.
Anche a te piace più organizzare organizzare prima oppure vai anche, ehm, a un po' così
Mah, organizzare prima cioè mi informo eh, mi informo come magari dici hai detto pure tu prima, no, mi informo su quello che c'è da vedere, sulle spiagge più belle, l'acqua più bella. Perché poi il vai al mare, portati la mascherina e il boccaglio, perché quello che vedi sotto quell'acqua in Italia diff
all'avventura? Ah quindi puoi fare tipo snorkeling?
Sì, ma guarda veramente, io so rimasta stupita, non me l'aspettavo. Meno male che me lo so portato guarda, ti dico anche. E però insomma avere un po' dei punti di riferimento.
Sì. Okay, quindi non andare completamente a caso.
Quello sì. No, non completamente a caso, quindi già perché poi tante spiagge l le leggi pure sui forum ma comunque non c'è un'indicazione vera e propria, inf quindi è comunque alla scoperta perché sono mhmm, delle calette buttate sotto a dei dirupi che se non lo sapevi non ci saresti mai arrivata.
Sì. Okay. Okay.